Ajá. Leche tibia. Uy, mira, mi primera verdaderamente que uno no se va a la cama sin aprender algo nuevo. Nunca lo había escuchado.
<laughs> <laughs> Sí, bueno, eh, en mi cultura es muy es muy común, cuando alguien no puede dormir, baja a la cocina y se y se prepara un un vaso de leche tibia.
Ujú. Ujú. Mm, válgame. Bueno, habría, ah, pues tendría que intentarlo, tú sabes, pa pa para pa ver para creer, ¿no? Pero interesante, nun nunca lo había escuchado, algo nuevo.
Y funciona. <chuckles> Ahora, hay otro digo, obviamente, em, hay otros hay otros métodos que también, igual te pueden funcionar. Uno sería, por ejemplo, eh, el té, eh, hay tés que que justo, eh, ayudan como también en el tema del insomnio, eh, puede ser un té Ajá, un té de tila se llama o de ay, ¿cómo se llama? De 12 flores, creo que se llama el otro.
Ajá. ¿Así? 12 flores.
Esos también Ajá, ayuda para para como relajar el cuerpo, eh, y prepararlo para dormir. Y, eh
¿Y eso y eso dónde lo compro, en la ferretería, en dónde se puede comprar, en la farmacia?
No, no, no, en el supermercado.
¿Eso lo venden en el supermercado?
Sí, Sí, sí, sí.
Pero pero, ¿en qué sección? Porque yo no lo he visto.
En la de los tés.
¡Ah! ¿Será por eso que no lo he visto? Okey, voy a voy a buscarlo. 12 flores, así
<laughs> Sí, pues sí, si no si no con 12 flores o tila.
12 flo o tila. Bueno tila sí me es más fa pero 12 flores no lo había no lo había escuchado, también primera vez. Interesante. Okey, okey, ¿y qué más?
Sí. Y también, eh, bueno, eh, por ejemplo, no sé si tengas mascota.